Magandang hapon.
Ayan, magandang hapon din ano. Kamusta ka naman?
Oo, kamusta ka oo, okey lang ako at mai
<chuckles> 'Yan.
Mainit nga, eh. Kahit sabihing wala ng araw, mainit pa rin. Ikaw ba?
Mm, mainit. Ayan. Dito sa'min ano, mainit pa rin talaga 'no, kaya pero okey lang naman kasi naglaba kasi ako kanina kaya nakatuyo naman ako. <chuckles> Mm. Ayan.
Ah, kaya. Buti 'yan. Ito, matanong ko lang kung, nakakaranas ka ba ng, ah, pagsasamantala sa trabaho o kaya ano ang ginagawa mo kapag parang sinasamantala ka sa trabaho?
Op sige, sige. Hmm. Oo, oo, 'no. Siguro, naranasan ko rin 'yan dati ano, nung nagsisimula palang akong magtrabaho. Kasi parang, ah, ano yun, eh, siyempre dahil minsan tayo nangangailangan tayo ng trabaho, kailangan nating kumita, parang tinitiis natin minsan yung trabaho, eh, 'di ba? Parang ang nangyari naman no'n, ah, dahil parang siyempre gusto ko rin kumita ganiyan, minsan naaabuso rin ako na tipong ang dami ng pinagagawa sa'kin. Parang lagpas-lagpas na kung ano yung pinasok ko talaga. Ayan, tapos minsan sumosobra sa oras na hindi nababayaran, yung mga gano'ng tipo. Mm. Ikaw ba naranas naranasan mo rin ba yung mga gano'n?
Oo. O. Totoo. Oo. Oo. Hay. Oo, dahil sa ganyang ah, karanasan ko do'n ako umalis. So, ayun naranasan kong ah, ah, maging sobra sa oras ng pagtatrabaho at minsan hindi nababayaran ng OT. At ayan minsan ang trabaho ko ay lagpas na sa kung anong, ah, napag-usapan. Sa paraan na ah, may halo ng hindi dapat ah, isama sa trabaho. Ayan, ito ba, ah, paano mo nalalaman kung sinasamantala ka na sa trabaho?
Hmm. Mm. Mm. Oo. Oo. Totoo 'yan. Mm. Mm. Mm. Siguro 'no kasi minsan naman tayong mga Pilipino ano talaga tayo eh, masisipag naman talaga tayo sa yun nga sa mga trabaho. Minsan nag gumagawa tayo nag-e-extra mile talaga tayo sa minsan na nag-e-effort tayo sa ibang gawain 'di ba? Kahit minsan hindi na natin saklaw 'yung trabaho. Pero minsan nalalaman naman natin na parang inaabuso na tayo, sinasamantala na tayo 'no. Ayan, 'di ba 'pag halimbawa 'yung, ah, nag nagbi naglalaan ka ng oras nagdadagdag ka ng oras pero parang hindi rin naman inaano, ina-acknowledge din ng amo mo o boss mo na at least gawing OT man lang 'yun sa'yo 'di ba? Tapos tatambakan ka ng maraming trabaho na hindi mo naman na gawain na mag gawain na ng mas nakakataas sa'yo 'yung mga gano'ng tipo, 'di ba? Parang hindi na saklaw talaga ng kung ano 'yung napag-usapan niyong trabaho mo. Do'n talaga mararamdaman mo talaga na parang, "Ay, teka lang. Parang mali na 'ata 'to," 'di ba parang gano'n 'di ba? Kahit sino naman siguro 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Totoo. Totoo. Ayan.
Mm.
Sa akin, masasabi ko kung paano ko nalalaman? Ayan. Syempre minsan, nagbubulag-bulagan na lang tayo pero alam natin sa sarili para hindi maapektuhan yung, ah, proseso o kaya yung, ah, department natin, 'di ba? 'Tsaka minsan mas nalalaman ko pang, ah, mas gusto ko pang nalaman ng ibang tao bago ako magsabi. Kasi mahirap kung magsabi ka agad, pero sa tingin ng iba is OA tayo o kaya, ah, gano'n lang talaga yung, ah, proseso nila o kaya yung, ah, action nila is mahirap na tayo diktahan, 'di ba? Kaya mas maganda sa akin, na yung iba rin muna ang makaalam bago ako magsalita. Kasi 'yon yung parang ginawa ko nung, ah, bago umalis ako sa is sa huli kong trabaho. At ayan, napansin nga daw nila na, ah, sa trabaho ko ay, hindi naman talaga yung napag-usapan na trabaho pero ako yung gumagawa. Yung sa paraan na, ah, pumupunta ginawa akong security guard, ayan. Ah, ginawa pinagdu-duty ako sa, ah, baba ng, ah, building namin para, ah, magkuha ng, ah, magbigay o magdistributut mag-distribute ng ticket, parking fee ticket. At sa paraan na 'yon, nawawala na yung focus o yung talagang main, ah, trabaho ko, main task ko, sa loob ng department namin. Ayan.
Mhm. Mm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Tama naman, 'di ba? Kasi parang binibigyan ka ng ibang gawain na hindi naman angkop do'n talaga sa dapat yung pinagtatrabahuhan mo dapat, 'di ba? Mhm.
Oo. Totoo. Ikaw ba?
Pero hmm, sige.
Ah, sige, may tanong ka ba?
Oo, kasi gusto ko lang din itanong kasi ‘di ba, yung mga nangyayari ngang ganyan, eh, ‘di ba, sa atin ‘di ba, yung mga nangyayari sa trabaho na gano’n. Sa tingin mo ba kailan kaya natin sila dapat i lumapit tayo sa boss o sa HR tungkol dun?
Oo. Ayan. Siguro sa paraan na, ah, hindi naman agad-agad direct na, ah, magkonsulta, sabihin natin lumapit sa boss o HR. Siguro mas maganda muna na alamin muna natin na kung ganito ba talaga siya sa empleyado o kaya ay talagang kung talagang kulang kayo sa manpower kaya ka pinunta dun. Oh, siyempre, mas mahi mas maganda muna alamin muna yung nasa dikit o malapit sa environment mo bago sa taas. Kasi minsan ‘pag lumapit ka sa taas is hindi ka rin papaburan kasi may rason sila bakit ‘yon inutos o ginawa sa’yo, ayan. Pero napatunayan ko nga na, ah, ayun, isa yun sa dahilan bakit may mga iba daw na um lumisan o umalis sa ganung trabaho sa isang o sa isang, ah, company na yun kasi, ah, lahat daw ginagawa yun pero hindi naman dapat ‘di ba, at
Mm. M Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Totoo.
Oo. Ikaw ba, sa tingin mo may mga dapat ka bang ah, kailan ka dapat na lumapit sa boss o HR?
Mm. Ako siguro ano sa tingin ko, kasi meron naman pagkakataon na ‘pag sinasamantala tayo ng katrabaho natin. Halimbawa, ah, meron tayong kasama sa trabaho na pareho lang din naman ang posisyon natin. Halimbawa ‘di ba, yung sa isang gano'n, tapos parang pareho lang naman tayo ng ginagawa. Tapos, eh, parang ipinapasa mo sa'kin yung trabaho mo yung ganong tipo, ‘di ba? Parang ganyan, tapos, eh, parang ikaw para mag mag-relax-relax ka lang diyan tapos sa'kin pinapasa yung trabaho, parang gano’n. Ngayon, siguro sa pagkakataong gano’n puwede kong lumapit sa boss ko o kaya naman, ah, kung talagang talamak na yung ginagawa niya, dun ko pa lang din siguro i-aakyat din sa HR kasi importante na dadaan muna sa boss natin, eh, yung ano, eh, impormasyon, bago pu dumating sa HR kasi yung boss din natin maapektuhan ‘pag pinasa agad natin sa HR, eh, ‘di ba, parang gano’n. Mm, kasi ang sasabihin sa'tin ng HR niyan, ah, dapat, ah, sa boss mo muna dapat sinabi kung may problema kayo diyan sa, ah, sa sa inyo ‘di ba, parang ganon ‘di ba, parang ganyan. Mm, ah, yun din siguro ‘no, kasi hindi naman maiiwasan din yung mga katrabaho natin na mapang-abuso, eh, o kaya naman yung iba nangbu-bully, o kaya naman nananakot ‘di ba, parang gano’n. Mm, ‘di naman natin masasabi yung mga katrabaho natin minsan mapansamantala, o kaya naman yung uutangan tayo tapos hindi sila nag magbabayad, di ba parang nagdadala ng sahod, inuutangan tayo, tas hindi naman tayo binabayaran. Parang, ah, wala na silang ginawa, sinasamantala na lang nila yung nandun tayo sa company. Tapos tinatakot tayo na, "Sige ‘pag hindi mo ako pinautang sasabihin ko kay boss ganito i-e-endo ka na," yung ganyan. "Di ka na ma-extend sa trabaho," ‘di ba parang ganon ‘di ba, parang mm, ‘di ba? Yung mga gano’ng tipo ‘di ba, ‘pag na totoo naman talagang nangyayari yun eh, ‘di ba?
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oh, oo. Tama. Ay totoo. Oo. Oo. Oo. Um. Grabe naman ‘yon. Oo. Totoo, ayan. Sa'kin maidadagdag ko doon, ah, tama 'yong sinabi mo. Ah, sa'kin kasi sa senaryo ko, sa naranasan ko, eh, kahit 'yong boss mo, eh, HR is talaga ang sang-ayon sa, ah, kung anong gusto nilang mangyari sa empleyado at siyempre kahit kung gano'n sila, siyempre mas maganda nang lumisan, 'di ba, sabihin na nating umalis. Ano kasi, huwag naman din tayo masyadong mag rely na, kung 'yon 'yong patakaran nila at 'yon 'yong, ah, gusto din nila is kung ikaw naman kung ayaw mo at 'di lo ah, bukal sa loob mo, talagang mahihirapan kang, ah, gawin 'yong iba pang task at 'di ka makakapag-focus, 'di ba? Tsaka ayan
Mm. Hmm. Mm. Oo, totoo yan. Mm.
Meron ka bang mga karanasan kung saan, nagbago ang sitwasyon pagkatapos mong magsalita? Ano mga natutunan mo? Ayan na-try mo na ba 'yon,' yong mag-open?
Mm. Oo, parang na-try ko na ’yan ano. Kasi, s ’di ba, sabi ko sa’yo meron akong katrabaho na, pareho lang naman kami ng trabaho, pero parang lagi niya pinapasa sa’kin lahat ng pinagagawa sa kanya. Kaya sinabi ko talaga nang harapan sa kanya na, ah, "Pareho lang naman tayo ng posisyon, akala mo maka-asta ka para kang boss", ’yong gano'ng tipo. "Sana pala ikaw na lang naging boss dito, total, sa’kin mo din ipinapasa ’yong trabaho mo", ’yong mga gano'ng tipo. Parang do’n, do’n din, ’yon din ’yong pagkakataon na sinabi ko rin sa boss namin na ’yong ginagawa niya, kumbaga. Kasi, eto inutos sa kanyang gawin eh, tapos eh, maya-maya pinapasa niya sa'kin. Siyempre, parang nung una siguro dahil bago lang ako, parang siyempre parang pakikisama, ’di ba, parang gano'n eh, ’di ba. Eh, do’n, eh, kadalasan sa mga bago pinapasa ’yong mararaming gawain, ’yong mga gano'ng tipo. Pero siyempre, hindi naman kailangan gano'n palagi, ’di ba, parang, ’yon din ang natutunan ko lang siguro do’n parang, at least, inano ko ’yong, karapatan ko din bilang empleyado. Kasi, ’di ba, parang kung ano ’yong saklaw ng trabaho natin, eh, ’yon lang dapat ’yong ibibigay din sa atin, ’di ba? Kasi ’yon lang din naman ’yong binabayaran ng kumpanya sa’tin eh, ’di ba?
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Totoo. Ay. Totoo.
Hmm. Ikaw ba, may karanasan ka bang gano'n na
Totoo.
na hi talagang hinarap mo 'yong sitwasyon, na nagsalita ka?
Oo, sa paraan na hindi 'yung verbally. Ah, nag-message ako sa private, private kong, ah, C-ni-C siya sa email at tinag ko rin as busy 'yung, ah, boss 'yung, ah, HR, um, 'yung pinakamataas sa amin. Ayan, ang, wala silang update at wala silang pakialam sa paraan na 'yun na binigyan ko sila ng palugit upang mares rumesponde sa aking concern at ayun nga wala pa rin talaga. So sa paraan na, ah, nag-complain na ako sa DOLE, ayan. Nag-complain ako sa DOLE na ayan tinag ko siya sa complain ko at napag-alaman ko na ang DOLE ay nag-reach out sa kanila at, ah, gusto ng settlement. Physical settlement at pupunta daw sila at bigla silang nagbago ng mood, sa paraan na sobrang approachable, tapos, ah, lahat na ng trabaho na kung ano talaga sa'kin is nabigay, oo, talagang hindi na nila ako pinapakialam sa trabaho. 'Yung paraan na kung ano 'yung trabaho ko 'yun lang. Tsaka, ah, tawag dito bigla din nilang akong, ah, ah, na-offer-an ng contract na lang, contract, kaya't
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm at least 'di ba? Tignan mo ang ganda ng nangyari sa'yo, kasi 'di ba sabi ko sabi nga natin 'di ba, parang kung alam natin na inaabuso na tayo, sinasamantala na tayo sa trabaho, minsan kailangan din natin na ano eh, tumayo at saka umaksyon 'di ba parang ganon. Kasi 'di ba, hindi naman pwedeng lagi na lang tayong aabusuhin dahil porke ba bago tayo o kaya naman dahil alam nila hindi tayo lumalaban. 'Yung mga ganong tipo, 'di ba? Ta's hindi tayo nagrereklamo, 'yung mga ganyan, 'di ba? Ah, marami naman talagang kumpanya na ganon eh 'no, parang 'pag 'yung empleyado, ah, ge akala nila parang alipin na nila 'yung mga empleyado nila, 'di ba parang mga gusto nila 'yung mga ganun 'yung empleyado na parang nabubuhay sa paytek paycheck to paycheck para hindi umalis sa kumpanya 'yung ganong tipo 'di ba? Sana 'yung may kumpanya rin talaga na, ah, hindi nananamantala ng mga tao. At least 'yung gusto rin nila nagkaroon din ng growth, 'yung mga empleyado din nila, 'di ba? Para walang mga, ah, empleyado rin na nananamantala o walang si walang sinasamantalang mga empleyado, 'di ba?
Oo. Umaksyon. Oo. Oo. Oo. Tama. Oo. Oo. Totoo. Ay. Oo, tsaka masasabi ko rin na ano ayan, ah, kahalagahan talaga nung komunikasyon muna yung sa paraan, ah, maging mahinahon yung 'wag masyadong war freak agad di ba, na parang ang
Ay. Mm. Oo, totoo.
Gawa nung magugulat sila siyempre, ah, maging professional pa rin tayo, di ba. Pagtitiwala na yung sarili natin ay, talagang ah, tama, is talagang panindigan natin. Siyempre mabuti rin yung mahalin mo din naman kasi may mga katrabaho kang hirap din talagang mag-open up o kaya makipagsali magsalita, so ikaw na yung mag first move, masasang-ayunan ka pa nila, di ba?
Mm. Totoo. Mm, iba na. Mm. Oo, totoo. Minsan kasi naman eh, nadadaan naman sa maayos na usapan eh, pag yung may mga problema di ba. Eh, kung dinadaan natin agad sa init ng ulo minsan mas napapalala pa yung sitwasyon, di ba? At tsaka, minsan kailangan din natin i tumayo at tayo mismo yung gagawa, aaksyon sa sitwasyon kasi di ba, sabi mo nga di ba, parang meron din tayong mga katrabaho na, ah, gusto ng magreklamo pero parang hindi lang nila kaya yung mga ganong tipo, di ba. Mm, pero dahil yung, tuma tumayo tayo sa sarili natin, umaksyon tayo, ayan meron na nga taong na pwed sasang-ayon satin di ba, parang ganon. Susuporta ngayon sila kasi pare-pareho tayo, ng nararamdaman at yung nangyayari din di ba, parang ganon. Ayan, uy ang ganda ng napagkwentuhan natin ngayon hapon ano. Mm, ganda nung, ganda ng ginawa mo kasi parang nakakatuwa talaga na at least, dinala mo siya sa kataas-taasan o di ba, parang at least nun yung pagkatapos nun di ba, ang ganda na ng epekto sayo, di ba?
Oo. Ay oo, tama. Oo. Oo. Totoo. Oo. Ay oo, totoo. Ayan. Oo at ina ang. Ay. Oo, tapos ayan nagkaroon kami ng connection sa mga nagre gusto ring magreklamo, ayan sabay-sabay kaming umalis. <chuckles>
Mm. Mm. Oo, di ba, at least ngayon yung mga employ employer eh, may takot na sila na puwede talaga silang mareklamo sa DOLE di ba, parang ganon. Ayan, o sige maraming salamat sa'yo ah, paalam ah. Magluluto pa kasi ako ng hapunan namin eh. <laughs> Ayan, sige paalam sa'yo, magandang gabi.
Ay oo. Oo. Paalam. Yun nga. Ay, maigi. Sige.